Et je le prends vachement à cœur.
Non, je comprends je c je comprends le sentiment d'injustice, heu, quand quelqu'un d'autre face à toi triche et que toi tu fais de ton mieux, voire très bien, et que bah, tu es pas é
Et que l'autre récupère les éloges de son travail alors que toi, heu, tu te fais limite stigmatiser parce que tu as fait un mauvais travail. <laughs>
Oui, oui, non, non, mais je comprends aze et et je suis un peu comme toi, j'avoue qu'une société, alors une société, heu, que ce soit, heu, une compagnie, une, heu, une entreprise ou même une société, un fonctionnement, heu, de, une communauté d'êtres humains, j'entends par là. Heu, qui fonctionne sur la tricherie, ça me dérange aussi
Ouais. Bah, ouais, mais bon.
ça me dérange aussi, je préfère la méritocratie, je vais toujours préférer, heu, un, heu heu, un moins bon, mais qui travaille, plutôt qu'un très bon qui triche.
Mais est-ce que la méritocratie existe vraiment? Moi, j'ai pas l'impression. <chuckles>